Du, ich habe morgen so 'n Urlaub geplant, das war jetzt ziemlich kurzfristig. Da hat mein Kollege mich letzte Woche angerufen und hat gefragt, ob ich bei ihnen äh, zu Besuch kommen will in die Schweiz, dass wir da 'n Sk äh, Skiurlaub gemeinsam machen. Und ich bin zuvor noch nie Ski gefahren, habe natürlich direkt ja gesagt. Ich bin gerne so 'ne spontane Person, die da auch zusagt, obwohl ich viele Kriterien, die ich normalerweise mir angucken sollte, bevor ich so 'n Urlaub dann halt auch angehe, gar nicht angeguckt habe, sei es jetzt das Budget und, ähm, auch die Zeit, die wir da die kurze Zeit, die wir da eingeplant haben für dieses Sch für diesen Schu Skiurlaub, quasi. Du musst bedenken, morgen ist ja Dienstag, da fahre ich direkt los. Da muss ich 6 Stunden fahren und fahre dann Samstag in der Früh wieder los. Also, wenn ich Dienstagabend dann da ankomme, haben wir nur Mittwoch, Donnerstag und Freitag, in denen wir Skifahren können. Und es ist 1. 'ne sehr begrenzte Zeit und die Ski, äh die die das Ski die Skiausrüstung da auch da auszuleihen, ist ziemlich teuer. Und da ist auch das begrenzte Budget 'n quasi 'n bisschen das Problem. Hast du da vielleicht 'n Ti paar Tipps, wie ich, ähm, ja, trotzdem noch Spaß haben kann in diesem Urlaub, ohne viel an dieses Budget und dieses Zeitfenster dann auch nachzudenken?
Mhm, also, erst mal, äh, klar, Skiurlaub ist halt an sich oder was heißt Skiurlaub? Mit also, 'n Winterurlaub kann schnell teuer werden, muss aber nicht sein, glaube ich. Ähm, und kommt immer so 'n bisschen drauf an, okay, Schwei also, du hast ja gesagt, Schweiz, und Schweiz ist halt auch wegen der Währung direkt 'n bisschen teurer, äh, gegen den Euro, der natürlich auch schwächer ist. Aber ist es bei euch äh, seid ihr da und wie kommt ihr da unter? Also, du hast gesagt, irgendwie du wurdest eingeladen. Kannst du dann bei dem untersteigen oder müsst ihr auch Unterkunft und alles dann so zahlen?
Ne, also der Kollege wohnt schon wirklich direkt da. Ich werde dann halt auch bei ihm übernachten. Das ist äh, da werden jetzt keine weiteren Kosten auffallen. Ich mein, w wären die Unterkunftkosten auch noch obendrauf, dann denke ich, dass ich da sowieso gar nicht hinfahren würde oder hinfahren könnte. Weil, 1. würde sich das für 3 Tage Skifahren gar nicht lohnen, dann mehrere 100 €. Da kommst du, glaube ich, schon mit Unterkunft dann auf knapp 600, 700 €, ne? Das wäre viel, viel zu teuer. Ähm, bei unter a anderem ist es dann halt, äh, so, dass ich da mir diese dieses Geld spare, aber andererseits musst du dann für die Skiausrüstung knapp 80, 90 CHF am Tag ausgeben, für für dein Skiticket, Tagestickets gibst du zwar bisschen weniger aus. Es sind dann, glaube ich, 45 CHF. Das sind insgesamt ungefähr 120 bis 150 CHF am Tag für die Skiausrüstung, die du dir ausleihst und, äh, für das Tagesticket. Und wenn man das halt mal 3 macht, sind's halt knapp 450 CHF, was dann, glaube ich, ungefähr 600 € sind. Ist ziemlich teuer. Ist 'n sehr teures teu teurer Spaß. Und s ich wusste es halt alles nicht, ne? Erst erst habe ich halt dann auch freigenommen auf der Arbeit, habe gesagt, nächste Woche nehme ich mir Urlaub. Das ist da ist mein, äh, Chef eigentlich relativ flexibel, hat mir dann diesen fr äh diesen diesen diese Tage dann doch diesen freigegeben. Diesen Urlaub, äh, äh, erlaubt. Und ja, jetzt stehe ich halt kurz davor, habe dann halt gestern erfahren, dass das so teuer ist und bin jetzt schockiert und gucke mir das Geld, was ich in meiner Hosentasche habe. Und das wird dann halt auch knapp ausreichen. Ähm. Wird auf jeden Fall sehr sehr, sehr eng.
Oh, ja. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm, ja, okay, verstehe. Ja, es ist natürlich immer klar das ist schwierig, wenn man vorher nicht wusste, was sowas kostet. Skiurlaub ist immer sehr sehr teuer. Hast du e eventuell weißt du, ob der, ähm der Freund oder Bekannte, ähm ob der nicht Ausrüstung hat, die der dir so 'n bisschen leihen kann? Vielleicht hat er so 'n 2. Paar Skischuhe, Snowboard-Boots, Skier oder so, dass du vielleicht 'n bisschen günstiger, dann muss müsstest du nur das Tagesticket zahlen und musst jetzt nicht die ganze Ausrüstung halt auch noch mitfinanzieren. Wäre das vielleicht 'ne Option? Hat weißt du, ob der ob das geht?
Ja, also bei dem einen Kollegen ist es wirklich so, dass also wir sind zu werden zu dritt dort sein. Der eine Kollege wird mir die Skistöcke und, ähm ich weiß gar nicht, wie man diese langen Dinger, die man dann unter die Füße tut, nennt.
Du meinst die Skier an sich?
Ja, die Ski, die wenn man die einfach die Ski nennt ja, die Ski, ähm, dass ich die quasi dann bei ihm ausleihe, der hat der mir dann halt auch gesagt, dass er da 'n 2. Paar hat. Der andere Kollege hat gesagt, dass ich keine Ski-Klamotten brauche, das weil er die hat. Da werde ich auch Geld sparen. Das das Problem sind aber die Schuhe. Die Schuhe sind halt individuell bei jeder Person, die haben meine Kollegen haben auch ganz andere Schuhgrößen, da muss ich mir die Schuhe quasi wirklich ausleihen, und die sind dann halt auch richtig teuer. Ähm, da hab ich mir überlegt, ob ich mir die vielleicht kaufen soll, um das zu sparen. Da weiß ich aber nicht, wo man solche Schuhe findet und, ähm, ob die dann mit den Ski selbst dann halt auch passen. Und, ähm, da wenn ich da jetzt unnötig 100 € für Skischuhe ausgebe und die dann am Ende nicht mit dem Ski selber, ähm, ja, sich verbinden lassen, dann habe ich dann eher noch mal 100 € extra ausgegeben, was nicht nötig wäre. Und, ähm, dann denke ich mir: „Dann leihe ich lieber aus für 60 CHF, 70 CHF am Tag und würde dann halt 150 € mehr bezahlen, wäre dann aber auf der sicheren Seite. Aber ich weiß nicht. Ich muss erst mal gucken. Ähm, v vielleicht könnte ich ja wirklich morgen den Kollegen anrufen und fragen, ob, äh ja, bestimmt welche Schuhe dann ich vielleicht irgendwo kaufen kann. Ich weiß auch nicht, wo man die findet, hey, ich habe da wirklich gar keine Ahnung von.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. M Ja. Mhm. Ey, du hast jetzt natürlich die das Zeitproblem. Also ich glaube generell grad jetzt, äh, zu unserer Zeit, wirst du so was schon easy mal auf, äh, Kleinanzeigen oder so was finden, aber du müsstest es ja dann irgendwie heute noch besorgen oder, äh, v vor Ort, was dann vielleicht schon 'n bisschen unrealistisch ist. Äh, ich glaube, sonst bleibt dir nur die Möglichkeit wahrscheinlich so was wie ah, das ist Schweiz, da kenne ich mich auch nicht aus, äh, so was wie so Decathlon oder so. Ähm, die die haben auch mal günstigere Varianten. Ich glaube, der die klassische Frage, die du dir halt stellen musst, ist: Ist das so 'ne einmalige Sache, oder ist das so 'n richtiges Hobby, in das du halt einsteigen willst? Weil wenn du's halt mehr als einmal machst, dann willst oder mehr als zwei, dreimal, dann wird's sich's wahrscheinlich lohnen, wenn du halt auch deiner deine eigenen Schuh oder so 'n bisschen dein eigenes Equipment hast. Wenn du sagst, das ist jetzt eh nur einmal so, äh, zum Spaß, einfach das mal auszuprobieren, dann kannst du vielleicht auch einmal das Geld nehmen und, äh und die Sachen leihen. Und ich glaube generell ich meine, klar, das müsstest du mit den mit deinen Jungs dann einmal halt besprechen ist, ob ihr unbedingt halt 3 Tage, äh, Ski nur Skifahren wollt oder Snowboard fahren wollt, oder so, ähm, ob man nicht auch an anderen Tagen noch was anderes machen kann. Weil meistens so am Berg gibt's ja dann irgendwie ja, meistens gibt's ja recht viele Möglichkeiten. Du kannst auch so klassische Wanderroute oder manchmal gibt's so kannst du mit der Gondel hoch auf den Berg fahren und kannst mit, äh, so Sch ähm, Schlittenabfahrt machen oder so was. Also, die ganzen Orte, die haben ja eh so auch so Broschüren oder so. Heutzutage ist auch alles digital, ähm, kann kann man so gucken, was man da so am Berg machen kann. Und da gibt's bestimmt auch Alternativen als jetzt nur Skifahren, weil das ist halt das Allerteuerste. Falls das halt 'ne Option ist, weiß ich nicht, müsstest du mit denen mit denen halt besprechen, ähm, ob das halt auch so was wäre, dass ihr vielleicht mal einen oder 2 oder halt vielleicht von den 3 Tagen dann den einen Tag noch was was anderes macht, dass es nicht ganz so 'n krasser Geld, ähm Fresser wäre. Ich weiß nicht, wäre das 'ne Option?
Definitiv. Also, der eine Kollege hat das auch wirklich empfohlen gehabt. Der meinte, 3 Tage hintereinander, äh, Skifahren geht ziemlich hart auf die Schienbeine. Das das tut wohl sehr weh mit diesen Skischuhen quasi, weil man sich ganze Zeit nach vorne lehnt und nach hinten lehnt, dass man sehr viel Schmerzen in den im im Schienbeinbereich spürt. Da hat er vorgeschlagen, dass wir 2 Tage auch wirklich, ähm, Skifahren und den anderen Tag dann so 'ne Hiking-Route machen so 'ne Wanderroute machen und dann vielleicht 'n Abend, äh, draußen zu zelten. Das wäre halt wirklich auch 'ne Option, ähm, was ich halt auch sehr interessant finde, würde ich auch eigentlich machen. Ich hätte nichts dagegen, genau, das wäre auch vom Budget aus quasi, äh, bisschen sinnvoller, äh, einen Tag dann was anderes zu machen. Und, ja, d d du hast ja, wie du gesagt hast es ist ja wirklich so, dass ich das für mich ausprobieren will. Ich ich würde gerne Ski als Skifahren als Hobby für mich dann finden. Ich muss aber auch halt gucken, dass ich wirklich Spaß daran habe. Und, de äh, d ich kann ja auch wirklich nur mit 2 Tagen das Ganze ausprobieren und dann einen Tag mal so 'ne Wanderroute machen. Ich bin ja auch wirklich nicht viel gewandert und kann dann mal gucken, ob das was für mich ist. Dann hätte ich ja wirklich 2, ähm, Vögel in einem Schuss quasi getroffen. Könnte mal gucken, ob das dann für mich auch was ist. Auf jeden Fall 'n guter Tipp.
Mhm. Meistens ist ja auch immer so ähm, der Klassiker ist auch auf 'm Berg äh, wäre die Empfehlung, dass ihr schaut, dass ihr so 'n bisschen Verpflegung vielleicht selber mitbringt, weil gerade in der Schweiz, ne, wenn ihr dann irgendwie da wenn du halt hoch also du bist ja dann dadurch, dass du dann, äh, nur Ski fährst, ne, dann gibt's klar gibt's immer Angebote, dann kannst du da irgendwie selbst Pommes mit, äh, Ketchup oder so, wird euch da wahrscheinlich irgendwie 15 € umgerechnet kosten. Äh, da könnt ihr bestimmt auch das ist ja so der klassische Sparfuchs-Trip Tipp, einfach mal zu gucken, dass ihr so 'n bisschen vorbereitet dahingeht, ne, so 'n bisschen Wasser, paar Snickers oder so irgendwas, so einfacher Zucker, dass du Energie hast zum Skifahren, weil wenn du das auch nicht gewöhnt bist, wird es bestimmt brutal anstrengend sein. Und dann, ähm und wenn du auch sagst, am letzten Tag könnt ihr auch mal so 'n bisschen hiken oder so n bisschen wandern, ist ja auch dann dann, wenn ihr, ne, euch mal irgendwie oben auf der <chuckles> oben auf der Alm oder so was dann gibt's ja auch manchmal so diese diese Einkehr-Hütten, ne, wo du dann irgendwie was trinken gehst oder was essen gehst. Wenn ihr euch da mal irgendwie 'ne, äh, glaube ich, 'ne heiße Schokolade gönnt oder so was oder je nachdem, was ihr da trinken wollt, äh, das wäre jetzt auch nicht so teuer. Aber, wenn ihr halt guckt, dass ihr gerade an den Tagen, wo ihr Ski fahrt, weil du dann auch halt den ganzen Tag meistens auf dem Berg verbringst dass ihr da so 'n bisschen vorbereitet kommt und halt nicht noch zusätzlich diese finanzielle Belastung habt. Und, manchmal ist es ja auch 'n bisschen so spaßig, ne? Man bringt was mit, äh, vielleicht der eine kocht noch 'n bisschen was morgens oder so, ne? Und, ähm, dann kann man die Kosten so 'n bisschen bisschen niedriger halten, weil du hast ja schon den Vorteil, dass du Unterkunft nicht zahlen musst. 'N bisschen was vom Equipment wird dir ja zugesteuert, und dann dann hast du nur diese ein, 2 Sachen, wo du halt 'n bisschen Geld in die Hand nehmen kannst. Aber, wie du auch schon gesagt hast, ich glaube, 2 Tage sind dann auch schon echt gut, dass du halt merkst: „Okay, ist das überhaupt was für mich“, ne? Ist ja auch vielleicht was komplett anderes, also die ganze Schnee, Wind und Wetter. Dass du dann halt auch langfristig guckst, ob das wirklich das ist, was du machen willst oder nicht.
Boah, ich muss ehrlich sagen, ich wusste gar nicht, dass das da so teuer ist. Eigentlich könnte ich mir es, äh könnte ich es mir denken. Ich habe mir das jetzt gar nicht vor Augen geführt. Es ist auf jeden Fall sinnvoll, dass wir da, ja, unser eigenes Essen selber mitnehmen. W wie du gesagt hast, 'ne Pommes kann da mal relativ schnell 15 € kosten, vor allem weil Franken dann halt doch 'n bisschen teurer sind, dass sie dann zum Beispiel 10 CHF Franken sind. Das sind dann halt mal direkt wieder 11, 12 €. Es wäre auf jeden Fall sehr sparsam, wenn wir da, ähm, ja, 'n Brot schmieren am Morgen, ne, und das dann halt auch mitnehmen oder 'n paar Snickers mitnehmen, wenn wir keine Lust haben wirklich morgens was vorzubereiten. Ja, das werde ich auf jeden Fall auch machen. Das wäre auf jeden Fall auch sehr sparsam, weil man bedenkt, wenn man dann 2, 3 Tage unterwegs ist und dann jeden Tag draußen ist, sind es ja wieder 150, 200 €, die man dann auch wieder ausgeben würde. Das ist auf jeden Fall auch sehr hilfreich, muss ich sagen an dem Punkt.
Mhm.
<sighs> Ja, an ansonsten verfallen ja dann nur noch die Transportkosten, aber die auf die kann ich dann halt auch wirklich verzichten. Ich muss da irgendwie ankommen und mit dem Auto ist auch, ähm, wirklich am günstigsten, so kurzfristig.
Mhm.
Ja, ich muss ehrlich sagen, es war, ja, wirklich erleichternd, darüber zu reden und, ähm, quasi so schnell 'ne Lösung zu finden, so kurzfristig auch. Äh. Es es freut mich, dass du da d dir diese Zeit genommen hast, um mir da zu helfen. Ich danke dir auf jeden Fall.
Mhm, ja, gerne, gerne. Ich meine, gehört auch zum Leben dazu, wie du auch gesagt hast, du machst auch gerne mal was spontan. Äh, ich glaube, was gibt's für 'ne bessere Möglichkeit, als irgendwie so coole Erinnerungen mit den Jungs zu schaffen, einfach mal so spontan Skitrip und so. Das ist bestimmt was, woran ihr euch noch in vielen, vielen Jahren erinnern könnt. Und, äh, wenn man da einfach so 'n bisschen vorausplant, dann kann selbst 'n teures teurer Urlaub, wie der Skiurlaub 'n bisschen günstiger gehalten werden und ihr habt trotzdem Spaß, auch wenn der letzte Tag nicht Ski gefahren wird. Ich glaube, das das wird schon 'ne tolle 'n toller Urlaub.
Ja, das hoffe ich auch. Ich muss mich an dem Z Punkt noch mal bedanken. Ich danke dir, dass du mir da zugehört hast. Ich wünsche dir auf jeden Fall 'n schönen Tag, ne?